May mga balita ka bang nakukuha ba ng lakas Ah! May mga balitang nakukuha ba ng lakas o kaba sayo, bakit?
Sa 'kin po ano 'pag sa ganiyang nakuha ng lakas, siguro po 'yong mga tipong ano 'yong, ah, kunwari po may bagyo 'tas hindi po natutuloy 'yong mga ganiyan na okey po sa ganiyan. Minsan sa atin kabado po talaga tayo kapag kung may bagyo daw sa ganito so lalakas loob po natin 'pag hindi natuloy at maganda daw po 'yong ganitong araw, 'yon. O okey po sa 'kin. O kaya, sa akin naman po 'pag ganyan kaba basta po 'yong mga sa klima po natin, panahon, ganiyan. 'Yong kalusugan ayan ang pinakakaba, eh, lalo pa 'pag 'yan may dengue, 'yong mga gano'ng balita. Kasi ako po naranasan ko 'yan, ma-dengue. Kaya ayoko na pong mangyari ulit 'yon 'tsaka 'yon, COVID din po nakakatakot mangyari sa atin po ulit. Ang hirap po kasi talaga, ayon. Sa inyo po ba?
Ay, oo. Nahihinto. Oo. Oo. Oo. Totoo. Ayan sa 'kin, ayan, 'yong ta paraan na, ah